อ้าวเหรอ? อ๋อ
อืม ใช่ ซึ่งมันมีเกมแบบนี้ด้วยที่แบบว่า เอ่อ พอภาค 2 เขาต้องการเดินเนื้อเรื่อง ก็คือจะเปลี่ยนตัวเอกใหม่ อะไรอย่างเงี้ย แล้วตัวเอกภาคเก่าที่เราแบบติดตามมา ก็คือเข้าเกมมาปุ๊บก็ตายเลย อะไรแบบเนี้ยครับ มันก็มีเหมือน กัน
อืม โอ้โฮ เข้าเกมมาปุ๊บคือตายเลย นี่ก็คือแบบว่าไม่ได้เล่นเลยนะ
ใช่ ๆ ก็คือเป็นแบบว่าเหมือนส่งต่อ ส่งต่อเปลี่ยนตัวละครเอกเฉย ๆ เลย อย่างเงี้ยครับ ก็มี ก็มี ใช่ ซึ่ง
อ้อ! เหรอ? ส่งต่อ เปลี่ยนตัวละครอีกนี่มันเป็นยังไงอะคะ?
หมายถึงว่าอย่าง อย่างภาคแรกเราเล่นเป็น เราเล่นเป็น อะอย่างมีเกมหนึ่งชื่อ Last of us เอ่อ เกมภาคแรกเนี่ยเราจะเล่นเป็นแบบว่า เอ่อ เรียกว่าผู้ชาย อ สูงวัยนิดหนึ่งเนาะ อายุประมาณ 40-50 ที่แบบว่า เอ่อ มีความเก่งกาจประมาณหนึ่ง ที่แบบว่าต้องพาเด็กผู้หญิงข้ามเขตเมืองไปตอนที่แบบว่าโลกมีภาวะแบบซอมบี้แล้ว อะไรประมาณเนี้ย แล้วกลายเป็นว่าในภาค 2
เออ ๆ อา ค่ะ อา
เอ่อ ก็เริ่มต้นมาใน ล ก็คือลุงคนนี้ตายเลย จะให้ จะให้เราเปลี่ยนไปเล่นเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นแทน อะไรแบบเนี้ย อา ซึ่ง
อ้าวเหรอ? โอ้ คือแบบว่า คือลุงมาแค่โผล่มาแค่ฉากเดียว คือตายเลย โผล่มาแค่ตอนเดียว
อา ใช่ ใช่ ๆ โผล่มาแค่ตอนเดียว แล้วก็มี มีประเด็นว่าตายเลย เพื่อที่จะส่งต่อเรื่องไปว่า เด็กผู้หญิงคนนี้จะต้องไปแก้แค้นในเรื่องราวของเขา อะไรแบบเนี้ยครับ ซึ่ง เอ่อ ถ้าโดนสปอยล์เนี่ยไม่ได้เจอเองกับตาเนี่ย ม มัน มันก็จะเป็นอะไรที่ เอ่อ ค่อนข้างเซ็งมาก แล้วมันก็จะไม่ได้เข้าใจที่มาที่ไปว่า "เอ๊ะ ทำไมตัวละครนี้ต้องตายไป?" แล้วมันก็จะ ล กลายเป็นว่า เราก็จะหมดอารมณ์ในการที่จะเล่นไปโดยปริยาย แต่ว่าถ้าเรา เกิดเรามาเจอเองเนี่ย เราก็จะได้ เอ่อ เข้าใจในหลาย ๆ อย่างมากขึ้นว่า อ๋อ ทำไมมันนำ มันนำมาสู่เหตุการณ์นี้ได้ อะไรแบบเนี้ย ซึ่งมันก็พอที่จะทำใจได้ที่จะเล่นต่อไป ไรอย่างเงี้ย
เพื่ออะไรอะ? <chuckles> อืม อืม